<clears throat>
ألو، مساء الخير.
أهلًا وسهلًا صديقي العزيز، أهلًا، أهًلا. الحمد لله تمام زي الفل. أهلًا وسهلًا.
أ أهلًا وسهلًا، إيه الأخبار؟ أنا شايفك متحمس للموضوع أوي و والشهرة بقى. <chuckles>
يا راجل أنا متحمس للموضوع؟ <laughs> بُص، هو عشان أنا راجل مشهور تمام؟ فعشان كده بقى آه. الشهرة ديّة بقى المشكلة إن أنا اتشهرتها بشكل سريع جدًا.
ما هو باين، باين في دخلتك كده. <laughs> آه، أهلًا وسهلًا. اهم. تمام، تمام.
بس المشكلة إن أنا مش فنان، لأ استنى، استنى، أنا مش فنان، هي الشهرة ديّة
طب أنت ش يعني اشت أنت اتشهرت بإيه طيب؟ ب ب يعني
آه، إمم.
بحاجة بحاجة حلوة والَّا حاجة وحشة برضه؟ ما هي برضه في بعض الأحيان الشهرة بتكون سلبية والَّا؟
آه، لأ، عندك حق. أنا مثلًا زمان وأنا صغير
صحيح. اهم. تمام.
كنت والَّا بلاش ب بلاش أحكي لك زمان وأنا صغير هاحكي لك على فنان من الفنانين تمام؟ بُص، هي الشهرة السريعة على الفنانين بالذات يعني إحنا طبعًا دلوقتي إحنا عايشين في الزمن ده، اللي هو بتلاقي فنان يظهر مثلًا يوم والَّا يومين، وينشهر في تالت يوم والَّا ت رابع يوم على طول تلاقيه انشهر.
تمام. اهم. صحيح. ليه بقى؟
عارف ليه؟ كلّهم أصلًا ولاد ممثلين ومغنيين، كلّهم بلا استثناء، هات لي واحد ممثل دلوقتي أبوه والَّا عمه والَّا خاله مش ممثل.
تمام، تمام.